ค่ะ เรามีเรื่องจะมาปรึกษาค่ะ แล้วก็อยากระบายด้วยนะคะ คือเราอะค่ะมีความกังวลน่ะค่ะ ในการเข้ากลุ่มใหม่ ๆ ตอนนี้อะค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เราอะค่ะ อยู่ต่างประเทศนะคะ แล้วคือเวลาจะสื่อสารน่ะค่ะ มันต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยอะค่ะ เราก็เลยมีความแบบกังวลน่ะค่ะ เวลาที่เราจะพูดคุยกับคนอื่นน่ะค่ะ ที่เป็นคนใหม่ ๆ แบบนี้อะค่ะ ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะ
อืม ครับ เออ อือ อืม ได้เลยครับ โอ้ ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่เอาเรื่องเนี้ยครับ มาพูดกับตัวผมเนาะ ผมรู้แหละว่า มันต้องมีความอึดอัดอยู่ภายในใจของคุณนะครับ ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ แล้วก็เวลาต้องแบบเตรียมตัวเข้ากลุ่มใหม่ ๆ เนาะ ก็จะกังวลว่าจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ครับผม ก่อนอื่นเลยแแลกเริ่มเลยนะครับ อยากให้ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เวลาที่เข้ากลุ่มใหม่?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ได้ค่ะ ค่ะ คือเรา ด้วยความที่เราอาจจะย้ายบ้านมาด้วยนะคะ แล้วพอดีเราย้ายโซนมาใหม่อะค่ะ มันก็เป็นคนใหม่ ๆ ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นชินน่ะค่ะ บางคนก็อาจจะด้วยความที่เราคิดไปเองด้วยหรือเปล่า แล้วเขาอาจจะมองแบบ มองแบบไม่ได้เป็นมิตรอะค่ะ เราก็ด้วยความที่เราก็เป็นคนใหม่อะค่ะ ก็เลยยิ่งทำให้เราอะไม่กล้าเข้าไปคุย หรือไม่กล้าเปิดใจ อะไรอย่างเงี้ย ไปด้วยเลยอะค่ะ มันก็เลยทำให้การที่เราจะทำความรู้จักกับคน ใหม่ ๆ อะค่ะ มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ
อือ ครับ อือ ครับ อื้อฮือ โอ้โฮ เข้าใจเลยครับ ฟัง จากที่ฟังดูนะครับ แค่เบื้องต้นนะ ผมรู้สึกเลยครับว่า มันเป็นเรื่องที่แบบน่าหนักใจกับตัวคุณจริง ๆ เนาะ ทั้งกับการที่บอกว่ากลัวที่จะเข้ากับคนอื่น คนรอบข้างที่เป็นเพื่อนบ้าน หรือแบบสังคมที่คุณย้าย ย้ายเมืองเลยถูกไหมครับ ย้ายที่พักเนาะ เออ ไปอยู่ แล้วเนื่องจากที่ตัว ตัวคุณเองก็เป็นชาวต่างชาติในประเทศเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ อาจ อาจจะด้วยความที่คุณก็กังวลว่า เออ คนอื่นเขามองมา อาจจะมองแบบด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร อย่างงี้ใช่ไหมครับ เออ ๆ มันเป็น ค ความกลัวที่อยากจะช่วยอธิบายอะครับว่า ความที่คุณมองว่า เขามองเราด้วยความไม่เป็นมิตรอะ มันไม่เป็นมิตรยังไงเหรอครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ย้ายเมืองมาใหม่อะค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ คือเราพยายามยิ้มให้อะค่ะ แต่ว่าเขาอะค่ะไม่ยิ้มตอบอะค่ะ หรือเขาก็จะมองก้มหน้าลงไป แบบเนี้ยค่ะ แบบที่ไม่ ไม่ได้สนใจเราอะค่ะ เราก็เลยเหมือนว่า พอมันเป็นแบบนี้ มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะค่ะ มันเป็นหลายครั้งอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า อ อืม เราก็ไม่กล้าแล้วค่ะตอนนี้ หลังจากนี้แล้วก็คือแบบ งั้นก็เราก็เฉย ๆ แล้วก็ไม่ยิ้มแล้วกัน อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราก็ทำตัวไม่ถูกอะค่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้จะทัก คือเราทำไป 2 รอบ 3 รอบ ไรเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเรา คือทำไปแล้วเรารู้สึก fail อะค่ะ มันรู้สึกล้มเหลวอะค่ะว่า เอ๊ เขาไม่ยิ้มตอบกลับมา เขาไม่คุยทักทายเราอะค่ะ มันเป็นแบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยกลายเป็นยิ่งกลัว ค่ะ
อืม อืม ครับ เอ๊ อัน อืม ๆ ๆ ครับ โอ้โฮ ครับ เออ ครับ อืม อือ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ เข้า เข้าใจเลยครับ เออ ความรู้สึกที่คุณเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เลยเนาะ จากการที่ เอ่อ คุณก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ ๆ นั่นแหละ แล้วก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าจะต้องเจอคนแบบไหนใช่ไหมครับ? แล้วก็ตัวคุณน่ะครับ ก็ได้มี มีการพยายามที่จะเหมือนกับยิ้มให้ สื่อสาร พยายามที่จะเข้าไปด้วยความเป็นมิตร ใช่ไหมครับ? แต่อย่างเงี้ยครับ อยาก อยากจะรู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งอะครับว่า ก่อนหน้าเนี้ยครับจากที่พักเดิมอะครับ เอ่อ สังคม หรือว่าสิ่งแวดล้อมอะครับ คนจาก จากที่พักเดิมอะครับเป็นในลักษณะยังไงครับ?
ค่ะ ใช่ ค่ะ ต้องค่ะ ใช่ค่ะ ถูกค่ะ ได้ ค่ะ ค่ะ แตกต่างกันเลยค่ะ คนทางนู้น ก็คือจะเป็นมิตร ยิ้มให้แล้วก็ยิ้มกลับ ทักทายกันแบบ เป็นเหมือน เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกัน เพื่อนใหม่ หรือว่าคนใหม่อะค่ะ คือมันเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งเลยที่มันต่างกันเลยอะค่ะ เราก็เลยแบบไม่เข้าใจว่า คือในโซนตรงนี้เขาเป็นแบบนี้กัน หรือว่าเป็นยังไง? ไรงี้ค่ะ มันทำให้เราเกิดคำถามขึ้นในใจอะค่ะว่า คือมันเกิดอะไรขึ้น? แบบนี้อะค่ะ
อืม เออ ครับ อืม อืม ๆ ๆ อ๋อ เออ เออ ครับ อาจจะเป็น อันนี้ส่วนตัวเนาะ อาจจะ อยากแชร์มุมมองว่า อาจจะเป็นในส่วนของ เอ่อ เรื่องวัฒนธรรมอะครับ ที่เหมือนเรา เราย้าย อย่างเหมือน เปรียบเทียบเป็นการทำงานเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งการย้ายโรงเรียนตอนเด็ก ๆ เงี้ยครับ เราเปลี่ยนสถานที่ไป ด้วย ด้วยสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ ที่เขาเจอมาครับ อาจจะเป็น อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ จาก จากเดิมที่เราเคยผ่านมา แต่แน่นอนเลยครับ ผมเชื่อว่ามัน มันไม่ได้เป็นความรู้สึกเล็ก ๆ เลยอะ พอในระยะยาวเนาะ ถ้าเหมือนกับว่าคุณมาอยู่ตรงเนี้ย อยู่แบบคนเดียว แล้วไม่ ไม่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ เหมือนกับมนุษย์อะเราก็ต้องเป็นสัตว์ที่แบบ เป็นสัตว์สังคม ใช่ไหมครับ? เออ เราก็ต้อง อย่างงี้ คุ นอกจากการยิ้มให้อะครับ คุณได้หาวิธีอื่น ๆ ไหมครับ? อย่างเช่น การที่จะเข้าไปทักทายกับ เอ่อ เพื่อนบ้าน อย่างเงี้ยครับ หรือว่าคน คนใกล้ตัวเงี้ยครับ พอจะมีวิธีไหนบ้างไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ถูกต้องค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็เข้าไปทักทายนะคะ แล้วก็ ก็คือ เวลาแบบขับรถผ่าน ไรเงี้ยค่ะ เราก็จะเปิดแบบ เปิดหน้าต่างทักทาย ไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็จะพยายามสร้าง แบบผูกมิตรอะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ ว่า คือเราเป็นคนใหม่นะคะ เราก็ เอ่อ พยายามแบบผูก ผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน หรือว่าคนที่เราคุ้นเคยกัน ใช้แบบเนี้ยค่ะ ใช่ค่ะ แต่ก็ มัน ก็จะมีบางอารมณ์บ้างที่ อ่า เราอาจจะ ด้วยความที่ยังไม่คุ้นชิน ไรเงี้ยค่ะ ก็คือ ก็คงต้องปรับตัวกันไปแบบนี้อะค่ะ
อืม อืม ครับ อา อะฮะ ครับ โอ้โฮ! มัน จากเหตุการณ์นี้เนาะ จากเหตุการณ์เดิมที่แบบว่าคุณยิ้มให้ หรือทักทายให้ แต่เขาก็ไม่ได้มีการตอบรับ เขาอาจจะมีการก้มหน้า หรือว่าแบบก็ ไม่ได้ ยิ้มตอบ ใช่ไหมครับ มันเหมือนกับ เออ ๆ สิ่งนี้มันทำให้เหมือนกับคุณรู้สึกว่า ไม่เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมของเขา รู้สึกเหมือนถูกมองข้าม ใช่ไหมครับ เออ อันนี้ เข้าใจอยู่แล้วครับว่า เข้าใจเลยครับ เข้าใจในมุมของคุณเนาะว่า ฟังดูแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบเนี้ย มันคงจะฝังใจกับตัวคุณไม่น้อยเลยครับ แล้วก็ไม่แปลกเลยครับว่า ในทุกวันเนี้ย ทำไมมันถึงทำให้คุณน่ะครับรู้สึกกังวลมากขึ้น เพราะว่าใจเราน่ะมันมักจะจำเหตุการณ์ที่ทำให้เราอะเจ็บก่อนเลยครับผม อืม
ค่ะ ให้ค่ะ เขาก็ไม่ได้สนใจอะค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ใช่เลยค่ะ พอมันเกย เคยกันรู้สึกว่าเสียใจหรือว่ามัน ใจมันคือ รู้สึกอึดอัดอะค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจอะค่ะกับใคร หรือว่า ปุบปับ กลัวไปเลยแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่า คือมันอาจจะฝังชิปไว้แล้วหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบนี้อะค่ะ ถ้าเกิดเราทักอีก มันจะเป็นแบบเดิมอีก อะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็เลยพยายาม คือหาความสุขของตัวเองอะค่ะว่า อยู่ตรงไหน มีความสบายใจ ไอ้ตรงไหนอะค่ะ ก็อยู่ตรงนั้นน่ะค่ะ ค่ะ แล้วก็คุยกับคนที่เรารู้สึกแบบ อาจจะ เป็นคนไทยด้วยกัน ไรเงี้ย คือคุยภาษาเดียวกัน แล้วก็สื่อสารด้วยกันไปแทน แบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อะฮะ เออ อือ ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อืม ครับ เออ ๆ รู้สึกว่าเหมือนกับทำให้คุณแบบเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นสังคมเดียวกันได้ ใช่ไหมครับ แต่ ฟังจากที่คุณเล่านะครับข้างต้นเนาะ ผมอะครับอยากลองเสนอมุมมองที่สะท้อนแล้วกันครับ มองว่าเวลาที่ ที่เราเนาะเข้าไปในกลุ่มใหม่ ๆ อะครับ เราลองสังเกตว่าคนในกลุ่มอะครับจะประหม่าเหมือนกันหมดเลย เพียงแต่บางคนน่ะครับมักจะซ่อนความรู้สึกประหม่าตรงเนี้ยครับ เอ่อ เก่ง ไม่ใช่ว่า เอ่อ คุณน่ะครับรู้สึกคนเดียว อาจจะมีวิธีเล็ก ๆ ครับที่ช่วยได้ อย่างเช่นว่า อาจจะเริ่มจากบทสนทนาที่สั้น ๆ แต่อันเนี้ยครับคุณก็ลองแบบใช้แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้ผล ถูกไหมครับ? แต่ วิธีถัดมาก็คือว่าเหมือนกับ ไม่อยากให้คุณน่ะครับกดดันตัวเองว่า จะต้องเข้าให้ได้กับทุกคนในสังคมใหม่ บางครั้งอะครับ เอ่อ ตัวคุณน่ะอาจจะต้องการแค่คนที่ เอ่อ mindset หรือว่ามุมมองอะครับตรงกันแค่ 2-3 คน แต่ไม่จำเป็นต้องแบบทั้งสังคมอะครับ อาจจะมีแค่ คนสอง คนที่แบบ เออ เราสามารถคุยด้วยได้ในภาษาที่แบบ เออ เราเข้าใจ อย่างเงี้ยครับ อืม อันเนี้ยครับ อยาก
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! ก็จริง ก็จริงเลยนะคะ เพราะว่า คือจริง ๆ แล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมีเพื่อนเยอะอะค่ะ แต่ว่าเราอยากจะมีเพื่อนที่จริงใจ แล้วก็สามารถพูดคุย หรือว่าปรึกษา หรือว่า คือทำความ คือให้ความคิดเห็นเราได้ หรือว่าพูดคุยกันเป็นแบบ เป็นมิตรอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ ก็รู้สึกว่า ก็คน ทำให้เราสบายใจแล้วอะค่ะ
อืม อา อืม ๆ ๆ ใช่เลยครับ เออ ก็ต้อง อยากให้คุณน่ะครับให้เวลากับตัวเองด้วยนะ เพราะว่าความเป็นธรรมชาติ หรือว่าความเป็น สนิทสนมเนี่ย มัน มันต้องใช้เวลาอะครับ คือบนโลกเนี้ยครับ ต้อง ต้องยอมรับสิ่งหนึ่งว่า มันไม่มีใครที่เกิดมา แล้วก็สนิทกันเลยตั้งแต่ ตั้งแต่แรกอะครับ ขนาดฝาแฝดที่เกิดมาด้วยกันยังต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งเลย ใช่ไหมครับ ถึงจะ ถึงจะเข้าใจกัน อย่างเงี้ย เออ
ได้ค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ก็จริงเลยอะค่ะ โอ้โฮ! เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวเรา อ คงต้องปรับเปลี่ยน มุมมองของตัวเราใหม่ แล้วก็พยายามแบบให้เวลามันนิดหนึ่งน่ะค่ะ อาจจะรู้สึกว่า เราอาจจะ ตัดสินใจ เร็วเกินไปหรือว่าอาจจะรู้สึกไวไป อะไรเงี้ย เพราะว่าด้วยความที่เราไม่คุ้นชิน อะไรเงี้ยค่ะ กับสิ่งที่เราเคยอยู่มา แบบเนี้ยนะคะ เราจะลองค่อย ๆ อะค่ะ ค่อย ๆ แบบ เอ่อ ลองให้เวลาอีกสักนิดหนึ่ง หรือว่า คือได้ทำความรู้จักแบบไปเรื่อย ๆ หรืออาจจะ เขาอาจจะเปลี่ยนมุมมอง หรืออาจเปลี่ยนความคิดไปแบบเนี้ยนะคะ
อือ ๆ ๆ อืม อืม ครับ เอ่อ อันเนี้ยครับอยาก อยากจะถามจังเลยครับว่า ตอน ตอนที่คุณย้ายมาใหม่ ๆ แล้วก็คุณไปทัก ไป อะไรอย่างเงี้ยครับ ที่คุณรู้สึก fail อะ นอกจากความรู้สึก fail อะครับ คุณยังรู้สึกยังไงกับตัวเองไหมครับ? มีอะไรที่ยังอยากระบายเพิ่มไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ มันก็รู้สึกแบบว่า เอ่อ พยายามหาคำตอบในตัวเองอะค่ะว่า เอ๊ะ! เราพูดคุยกับเขา เขาเข้าใจเราหรือเปล่าอะค่ะ เป็นเรื่องการสื่อสารหรือเปล่า หรือว่าเป็นเรื่องอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคือเราก็ไม่มั่นใจอะนะคะว่า คือมันย้ายที่มาอะค่ะ ทุกอย่างมันก็ เขาอาจจะไม่เข้าใจที่เราพูดไหม เราอาจจะ คือเราพูดภาษาอังกฤษแบบมี accent เป็นคนไทยอะค่ะ เราก็ไม่เข้าใจ เราก็พยายามจะ คือเปิดปากกว้าง ๆ พูดแบบชัด ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พูดช้า ๆ อะค่ะ เพราะว่าคนอาจจะไม่คุ้นชินกับเราหรือ เปล่า อะไรเงี้ยค่ะ ก็พยายามสำรวจตัวเองอะค่ะมากขึ้น แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะ พอเรามีความกังวล มันกังวลไปด้วยเองค่ะว่า อาจจะเพราะด้วยความที่เราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วอะค่ะ มันก็เลยทำให้คิดไปเองก็ได้นะคะ
อืม อืม อืม เออ ๆ อืม อื้อฮือ อืม ๆ ๆ อื้อฮือ ครับ เออ โอ้โฮ! จากที่ฟังมาเนี่ยนะครับผม ขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่า ผมฟัง ฟัง ฟังเนี่ยนะครับ ผมรู้เลยว่า คุณน่ะเป็นคนที่ละเอียดกับความรู้สึกตัวเองมาก ๆ แล้วไอ้เจ้านิสัยตรงนี้แหละครับ มันเป็น คนที่ละเอียดแบบเนี้ย พอ พอ พอได้สนิทกับคนอื่นจริง ๆ อะ มันมักจะ ท กลายเป็นคนที่อบอุ่นกับคนอื่นได้ตลอดเวลาอะครับ แล้วก็แบบ เออ สิ่งเหล่าเนี้ยครับ ถ้าเกิดว่า เอ่อ อยากจะให้กำลังใจแล้วกันว่า คอย คอยหาเนาะ ต้องใช้เวลากับมันน่ะครับ บางทีเรา เรา ช เรา เราเปลี่ยนมาสถานที่ใหม่ อะไร ๆ มันอาจจะยังไม่เข้าที่ครับ แต่พอเราผ่านไปสักระยะหนึ่ง บางครั้งคนที่ เอ่อ ไม่ได้ต้อนรับเราในตอนแรกอะครับ อาจจะกลายมาเป็นคนที่สนิท คนที่รู้ใจเราในอนาคตก็ได้ ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ หรือเขาอาจจะเห็นแล้วว่า เออ อาจจะไม่ได้ดูมีพิษมีภัย เพราะอย่างงี้ครับ อาจ อาจจะแบบย้อนในมุมเราเนาะ เวลาที่แบบมีคนแปลก แปลกหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยครับ เราก็คงอาจจะยังไม่ ไม่ ไม่ได้เชื่อใจ 100% ถูกไหมครับ? อันนี้ อาจจะเป็นในมุมของเขาเหมือนกันครับผม อืม
ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็ต้องขอบคุณ มาก ๆ เลยนะคะ ได้ระบายแล้วก็รู้สึกว่า คือได้ คือระบายแล้วบอกมา แล้วมันก็ พูดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นน่ะค่ะ แล้วก็โล่งขึ้นน่ะค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะนำคำแนะนำของคุณนะคะไปลองปรับใช้ดู อาจจะต้อง ใช้เวลานิดหนึ่งน่ะค่ะ เราอาจจะรีบร้อนไปนิดหนึ่ง ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับกำลังใจค่ะ
อืม ได้ครับ อืม ๆ ๆ ครับ ขอให้ทุกเรื่องนะครับผ่านไปได้ด้วยดีครับผม ขอให้ผ่านไปได้ไว ๆ ครับ สวัสดีครับ